Dunque, senti, <grunts> avrei bisogno di chiederti qualche consiglio riguardo, uhm, ai miei ritmi lavorativi e a <sighs> la mia incapacità <chuckles> di fatto, uhm, di staccare la spina. Io lavoro da casa sostanzialmente in smart working, uhm, ho un full time diciamo così, per quanto flessibile, ma, uhm, da freelancer lavoro su, uhm, svariate cose. Eh, <sighs> vivo con una certa difficoltà questa, uhm, metodologia lavorativa perché, mi rendo conto che non riesco mai a staccare, per l'appunto veramente la spina, mi rendo sempre disponibile, ehm, questo va a sovrapporsi al tempo che dovrebbe essere, ehm, per me, e mi causa stanchezza, stress e alla fine della giornata mi rendo anche conto che non ho avuto proprio tempo per me; e non sono sicuro di come potrei fare per vivere questa cosa in maniera più equilibrata.
Mh. Capisco. Guarda capisco perfettamente il tuo stato d'animo, intanto si percepisce, perfettamente quanto, uhm, la cosa ti stia in qualche modo, uhm, creando un malessere; e questo è è assolutamente percepibile. Uhm, prima magari di darti qualche consiglio, che mi sembra essere quello che effettivamente tu stai, uhm, cercando, correggimi se sbaglio, ehm, mi piacerebbe poterti fare qualche domanda, se per te ovviamente va bene, uhm, proprio per capire come poterti aiutare meglio. Uhm quanto incide nella tua giornata lavorativa l'orario, nel senso, il fatto di essere freelance, e il fatto di, uhm, occuparti di più progetti contemporaneamente, ti porta via effettivamente più tempo di quello che vorresti, oppure riesci a darti un limite?
Mh-mh. Mh-mh. Certo sì. Naturalmente, certo. Mh-mh. Non riesco a darmi un limite perché, uhm, tendo a forse sono un po' maniaco del controllo e avendo un ruolo innanzitutto gestionale, uhm, finché non sono soddisfatto e tranquillo del fatto che tutti gli obiettivi, diciamo così, per la giornata ma poi sono, uhm, più vasti, siano, no, sotto controllo e non riesco neanche a evitare di mantenermi disponibile per chiunque potesse possa avere bisogno del del mio aiuto o di un riscontro, lavorando poi in campo internazionale, questo peggiora anche perché, ehm, a ogni giorno ogni ora del giorno o della notte, mi può arrivare ad esempio un messaggino su Slack in cui mi si chiede qualcosa. E faccio fatica a posticipare, no, poter dire: "Vabbè, gli posso rispondere domani a questa persona". Se anche mi scrivono alle 11 di sera, io s sento il la necessità di occuparmene subito, di aiutarli subito.
Mh-mh. Certo. Certamen Sen proprio il peso della responsabilità.
Esatto, e questo mi rendo conto che non è, ehm, molto salutare, ma non riesco a trovare una maniera per isolarmi e, effettivamente, no, mettere giù il telefono e non rispondere a nessuno sino al giorno dopo, perché poi mi sale la preoccupazione: e se non gli rispondo e poi domani, ehm, ci sono problemi?
Certamente. Certamente, la preoccupazione sicuramente poi va ad innescare tutta una serie di pensieri intrusivi, che sicuramente, non ti fanno bene. Uhm, ti chiedo: hai mai pensato almeno il fatto che tu non ci riesca okay, ma tu hai mai pensato di provare a darti un limite? Il pensiero ti è balenato?
Mh-mh. Il pensiero sì, ma non sono mai stato in grado di, mhmm, concretizzarlo e di metterlo in pratica con un piano, diciamo così, preciso perché il pensiero del fatto che dovrei darmi un limite c'è, frequentemente, soprattutto alla fine di quelle settimane in cui mi rendo conto di avere lavorato 60, 70, 80 ore, ehm e esatto, ehm, però poi, non è che riesco effettivamente a mettere in pratica un piano, dire: "Ah, da quest'ora in poi non mi rendo più disponibile". No, perché, la notifica arriva e l'occhio ci cade.
Okay. Certamente, che sono un'enormità. Assolutamente, assolutamente. Uhm, il consiglio che per adesso mi sento di darti, e vorrei che l ne parlassimo insieme, se per te va bene, intanto è, uhm, i cominciare a darteli questi limiti. Nonostante possa essere difficoltoso all'inizio, il consiglio che io ti do è proprio di fisicamente tentare di appoggiare il telefono, il computer, qualunque cosa tu utilizzi e allontanarti.
Mh-mh. Mh-mh.
All'inizio sicuramente potrà sembrarti in qualche modo difficoltoso, ma è sicuramente, il primo passo, visto che il fatto che tu riconosca questo problema è già, ehm, utilissimo per la riuscita di quello che vorresti fare, sicuramente è un passo secondo me necessario e che può aiutarti tantissimo. Uhm, ti faccio una domanda: hai per caso hobby, passioni, uhm, qualcosa che ti fa stare bene, al di là del lavoro?
Okay. Certo. Sì. Assolutamente sì, ed effettivamente una delle cose che poi mi vanno un pochino a pesare è il fatto di ritrovarmi a, uhm, non avere il tempo che avevo una volta, diciamo così, per dedicarmi a questi hobby, che possano essere leggere libri, che possano essere giocare a un videogioco, uhm, <chuckles> fai conto che nell'ultimo anno e mezzo, uhm, che è stato intenso dal punto di vista lavorativo, sono riuscito a finire forse 2 videogiochi quando una volta ne finivo 1 a settimana ogni 2 settimane. Quindi, ehm, i miei ritmi sono cambiati tantissimo, che vabbè è naturale a un certo punto, quando si ha una certa carriera, eh, non si può fare a meno. Però effettivamente, ehm, è stressante, alla fine poi di di lunghi periodi che sono costantemente così rendersi conto che, è stato tutto lavoro, tutto lavoro, per quanto il lavoro mi piaccia, sia appassionante, sia nel momento in cui ci sono dentro, sono così come si suol dire in the zone, ehm, e mi diverto, però poi ha un peso, anche fisico alla fine, e ed effettivamente, ehm, questo poi mi mi toglie tempo alle passioni che mi farebbero probabilmente sentire più rilassato.
Certamente. Mh-mh. Eri sicuramente più attivo sotto questo punto d sta. Assolutamente. Certamente. Sicuramente non saranno passi semplici, perché mi sembra di capire che tu senti moltissimo la responsabilità di quella che è la tua posizione lavorativa, che sicuramente ti sei guadagnato con uhm, lavorando duramente e meriti i riconoscimenti che sicuramente stai avendo, ma il tuo benessere mentale e il benessere soprattutto di ciò che ti, uhm, circonda, delle persone che ti circondano, io penso che in primis il tuo, poi ovviamente il loro, debba, ehm, essere in qualche modo, una tua priorità. Partendo soprattutto dal tuo, perché il tuo benessere poi farà star bene anche inequivocabilmente gli al Uhm, il consiglio che posso darti, riflettendo su quello che mi hai appena detto, è di iniziare magari con una sera a settimana
Mh-mh. Mh-mh. Gius ...nte. Okay.
ovvero: si comincia sempre per piccoli passi. Come vedi l'idea una sera a settimana, scegliendola ovviamente tu, in modo che tu abbia molto più agio nel iniziare, nel appoggiare il telefono di lavoro, appoggiare al computer di lavoro, all'ora che stabilisci di farlo, e dedicarti a una tua passione che possa essere leggere, giocare o qualunque altra cosa.
Mh-mh. Eh, potrebbe essere una buona idea sicuramente, ehm, la preoccupazione che mi sale a riguardo è il: e se proprio quella sera lì è quella in cui scoppia una, tra virgolette, "emergenza"? Ehm, non sono sicuro di quanto sarei a mio agio, ehm, per questa ragione qua, però immagino forse che con pian pianino con il tempo poi mi ci abituerei, no?
Assolutamente sì, perché sicuramente ciò che necessiti è cominciare a entrare nell'ottica che il futuro non lo puoi prevedere.
Giustamente è vero. <laughs>
Potrebbe essere quella sera, ma come potrebbe essere un'altra sera in cui invece tu decidi di dedicarti al lavoro. Questo non lo si può prevedere, ma se non si inizia, sicuramente non si possono iniziare a vedere i risultati.
Mh-mh.
Quindi, il problema aspetterà la mattina successiva.
Giustamente, ehm, devo probabilmente riuscire en
Que pensiero come ti fa stare?
Come scusa?
Questo pensiero come ti fa stare? Come, mhmm, ti dà un barlume di speranza, oppure effettivamente è un pensiero che dici: "Spetta, aspetta, aspetta, però <clicks tongue> non lo so".
Ehm, metà e metà. Metà e metà perché, ehm, sono d'accordo, la logica è solida, sono d'accordo che sia da qualche parte no, il primo passo va fatto. Ehm, mi sembra un un approccio sensato, ehm, progressivo e, ehm, appunto logico. Dall'altra per l'altra metà diciamo così appunto, sono un pochino in ansia conoscendomi, no, rispetto alla mia mania del controllo, sapendo che perlomeno all'inizio, sarebbe un po', ehm, uno sforzo, uhm, quindi un pochino tra virgolette diciamo così, una una una "violenza" rispetto al mio istinto ma, penso che sia una buona idea e penso che valga la pena, no, perlomeno tentare e poi vedere come va.
Mh-mh. Certo. Un altro consiglio allora, visto quello che mi hai appena detto, che mi permetto di poterti dare, e, mhmm, chie ti chiedo innanzitutto, se magari ci hai anche già pensato: nel momento in cui stacchi dal lavoro, se hai mai pensato di fare esercizi di respirazione, o iniziare con qualche minuto di meditazione. Ci hai mai pensato? Ci hai provato?
Mh-mh. Mhmm, no no, mhmm, effettivamente no, anche perché non, <lip trill> non mi convincono molto come come approcci e preferisco, ehm, qualcosa di più semplice diciamo così, più, uhm, tangibile.
Mh-mh. Okay. Okay. Che è assolutamente capibile. Era, mhmm, proprio la mia domanda è stata fatta proprio per capire quale fosse il tuo punto di vista a riguardo.
Mh-mh. Certo, certo. Eh, però no, me sono sono d'accordo sul tentare innanzitutto di no, mhmm, sperimentare, no, comincio a darmi un piccolo limite, esatto e vediamo come va.
Il cons Sperimentare. La parola esatta è proprio è proprio sperimentare, sì.
<chuckles> Ehm, vediamo come va, e se trovo difficoltà, probabilmente s così sarà all'inizio, ma se queste difficoltà andranno ad assottigliarsi sarà un buon segnale, e a seconda di come va poi magari, torno a chiederti qualche ulteriore consiglio, o magari se non è andata benissimo, qualche alternativa rispetto a questa che mi hai proposto.
Ma certamente, tu ricordati sempre che si inizia da piccoli passi, e che questo può portare solo a un grandissimo beneficio.
Perfetto, capito, ti ringrazio molto per i tuoi consigli e a presto.